Boleh boleh. Kalau keluarga saya itu seringnya di akhir pekan itu jalan-jalannya ke mall sih, nggak rame banget ya. Sering banget ke mall. <chuckles> Tapi ya itu dia kebersamaan itu ya yang yang sering yang kita tuju itu karena bareng-bareng ke mall kayak mungkin beli baju gitu kan buat anak-anaknya atau, eee, iya kalau misalnya ada, eee, di film bioskop yang cocok ya kita nonton bioskop, gitu sih. Yang paling sering sih itu ya, jalan-jalan di mall. <chuckles>
Mmm. Oh. Hmm. Iya. Oh, heeh. Hmm. Ah, iya iya. Ah, iya iya. Oh, atau kadang gini nih, Mbak, biasanya kalau aku ya, paling jalan-jalan ke mall itu cuman jalan-jalan aja, lihat-lihat. Lihat-lihat baju gitu, lihat-lihat barang, udah nggak beli apa-apa, balik. <chuckles> Ngelihat harga makanan juga mahal. <chuckles>
Gitu. Heeh. Iya. Oh, iya bener ya. Jadi hemat ya. <chuckles> Ah, heeh heeh. Iya bener banget sih, bener. Kalau harga makanan itu aduh ya, kenapa ya habis habis, eee, pandemi ini malah semakin naik harga makanan. Bener sih.
Hmm. Eee, iya, nggak tau juga. <chuckles> Di mana-mana mungkin naik ya, <chuckles> untuk harga ya. Hmm. Ah. Mmm. Kalau boleh tanya ke Mbaknya ya, kira-kira, eee, ada enggak sih, Mbak, kayak tradisi khusus gitu, Mbak, saat kumpul sama keluarga, ada enggak sih Mbak? Kalau aku boleh tanya nih.
Heeh. Heeh, bener, Mas. Heeh. Terus kalau untuk heeh, apa sih, Mas, kira silahkan silahkan. Mmm. Oh, kalau misalnya kumpulnya keluarga besar ya, kalau misalnya sekarang nih. Kalau kumpul keluarga besar itu biasanya pada suk ibu-ibunya ya ini tante-tantenya itu sukanya arisan, Mas.
Iya iya. Mmm. Iya iya. Oh. Oh, arisan. Wah, menarik sekali, Mbak. <chuckles> Iya iya.
Arisan. Heeh, arisan mendadak gitu. Jadi ya yang menang ya sekali aja bukan gantian gitu kan. Memang seperti apa ya, mungkin doorprize ya malah mungkin istilahnya bukan arisan lagi ya. Heeh, doorprize begitu. Itu tapi biasanya tante-tante sih yang ikut. Eee, om-omnya, eee, ini biasanya di depan suka ngopi sambil nonton bola atau rekaman pertandingan yang lalu-lalu, itu wah rame sih, kalau seperti itu. Heeh.
Mhm. Mhm. Oh, iya. Heeh. Iya. Iya. Hmm. Mhm. Iya. Iya iya. Oh, iya iya. Wah, menarik sekali ya. Heeh. Hmm. Mmm.
Terus, ya mungkin anak-anaknya main. Heeh, benar. Nah kalau kalau Masnya sendiri gimana nih ada nggak tradisi khusus, Mas?

Mmm, kalau ada keluarga inti itu biasanya ke eee, kegiatan favorit kayak cuman santai aja sih di depan TV gitu kan. Nonton film bareng atau mungkin hanya cuman, eee, berkumpul. Ada yang baca buku, ada yang, eee, sambil main HP. Nah itu sih. Karena, eee, rileks bareng gitu, Mas.
Mhm. Mhm. Mmm. Jeda. Mmm. Mhm. Mmm, ya ya ya oh menarik. Heeh, kalau aku ya ah hah, paling gini nih, eee, gini nih, Mbak. Eee, kalau aku ya, mmm, biasanya, mmm, kalau wan perempuan-perempuan ya di keluargaku ya, <chuckles> kebetulan keluarga kecil ya, kita setiap malam itu suka ngegosip, Mbak. Nah aku kebetulan suka nimbrung gitu, suka dengerin. Iya, suka ikutan gitu. Kayak kakak-kakak cewek aku kan sama ibu, nah suka ngegosip gitu. Nah aku suka ikut-ikutan gitu, kayak ngegi ngegosipin tetanggalah, ngegosipin adek-adek yang lainlah, ngegosipin ayahlah. <laughs> Nah
Mhm. Nah kalau Masnya sendiri ada nggak tuh kira-kira? Boleh tahu ti heeh. Heeh. Heeh heeh. Iya. Waduh, <chuckles> ikutan dong. <laughs> Heeh heeh. Mmm. Oh. Nah. Semuanya digosipin ya, wah, heeh.
Iya digosipin gitu, memang ap perempuan-perempuan di keluarga aku hobinya ngegosip semua ya, Mbak. <chuckles> Termas aku bukan perempuan tapi aku juga hobi ngegosip tuh aneh. <laughs>
<laughs> Ketularan berarti, Mas, ketularan itu ya gosip, mhm. Waduh rame sih itu tapi biasanya heeh, gimana karena saudaranya kenapa?
Ketularan, gitu. Heeh, karena saudara. Nah betul. Iya karena saudara suka ngegosip juga, makanya aku suka. <chuckles> Gitu, Mbak.
Nah itu kalau ngegosip sering sambil, eee, ngemil atau sering sambil, eee, apa ngapain, ada kegiatan lain nggak sambil gosip itu?
Mmm. Mhm. Mhm.

Mhm. Wah, kalau aku ya, untuk tradisi khusus ya Mbak ya. Paling, eh, ini nih Mbak. Biasanya saat kumpul keluarga ya, yang tadi Mbak, setiap akhir pekan kita makan-makan gitu di pantai. Eh, atau gini nih Mbak sebenarnya, sebelum kita tamasya ya biasanya ya, kayak libur yang panjang, kita selalu makan di, restoran padang dekat rumah itu Mbak.
Hmm. Hmm. Oh. Wah. Heeh. Hmm. Hmm. Waduh, mantap banget Mas. <chuckles> Tapi kenapa harus restoran itu Mas? Kalau boleh tahu.
Heeh. Nah, karena iya, karena ya, memang ya Mbak ya, pertama makanan Padang di dekat rumah itu ngangenin banget Mbak. Enak banget gitu loh Mbak. <chuckles> Jadi iya itu mengingatkan kita rasa-rasa rumah gitu Mbak, rasa-rasa kampung halaman.
Mmm. Iya iya. <chuckles> Heeh. Oh. Heeh. Waduh, panjang. Hmm hmm.
Hmm, gitu. Dan memang iya, dan memang biasanya kalau kita nggak keluar, nggak mau tamasya heeh, kita nggak pernah makan situ Mbak. <chuckles>
Mhm. Mhm. Oh. <chuckles> Jadi, istimewa ya kalau seperti itu.
Heeh. Jadi Ya, istimewa, bahkan ya pemiliknya sampe tahu, "Oh ini keluarga ini mau itu ya, mau pergi keluar ya?" <chuckles> karena, memang udah tradisi, gitu. Jadi yang pemiliknya juga udah tahu gitu.
<laughs> Oh gitu. Wah, kalau boleh tahu, eee, menu apa nih yang fa yang paling favorit untuk, eee, Masnya sendiri atau mungkin keluarga Mas, ma bagi bagi bareng?
Hmm. Oh, iya. Hmm. Kalau kalau aku ya Mas Mbak ya, kalau aku pribadi, aku suka banget, ya namanya, eee, itu Mbak, paru goreng gitu loh. Iya, paru goreng sama gulai tunjang, wah aku suka banget tuh
Heeh. Apa tuh? Oh oke oke. Waduh. Ngangenin ya itu ya, memang bikin ini ya, memang enak sekali itu, lemak sekali tapi Mas. <laughs>
Hmm. <chuckles> Heeh. Betul betul banget tuh heeh. Nah, kira, kira-kira nih Mbak, kalau aku mau tanya nih ke Mbak nih, heeh, kalau Mbaknya ada nggak sih, kegiatan favorit gitu, untuk membuat, e hubungan Mbak dan keluarga Mbak lebih dekat, gitu.
Heeh. Hmm. Hmm hmm. Hmm.